Ja, ich habe, ähm, mal eine Frage, und zwar habe ich mich jetzt dazu entschlossen, mit meinem Chef, ähm, und meinem anderen Kollegen- also zu dritt wären wir quasi- mal zusammenzusetzen und, ähm, zu reden und mir fällt das 'n bisschen schwierig. Also das
Okay.
Gespräch an sich ist, ja Ich weiß nicht, ob das objektiv gesehen schwierig ist, aber, ähm, ich kann ja mal kurz, äh, erzählen, worum es geht, weil ich weiß genau, ich weiß halt nicht so richtig, wie ich das so gut rüberbringe.
Ja, sehr gern.
Und zwar, ähm, geht es einfach nur darum also, ich habe so gesundheitlich so 'n bisschen Probleme. Und ich bin dann halt beim Arzt gewesen und der hat halt gesagt so: „Ja"
Okay.
„also ist halt nicht gut. Ich müsste halt für so, ja, 2, 3 Wochen dann doch noch mal in 'ne Klinik." Und die Sache ist, wir sind ein StartUp und wir sind zu dritt und die Einzigen. Ich kann halt manche Aufgaben auch nur alleine machen, weil das sonst keiner kann. Und ich k kann ja jetzt nicht also, ich denke mir so, ich kann ja jetzt nicht einfach hingehen und sagen: „Ja, hey, ich ich ähm, ich muss dann mal 2, 3 Wochen krank machen." Und ich weiß, dass die ja dann auch in so 'ne enge Situation kommen, weil ich halt die einzige Person bin, die das kann, ähm, von uns 3 und ich die sind auf mich angewiesen. Und ich weiß halt da gar nicht, ähm, wie ich das machen soll.
Mhm. Okay. Mhm. Ja. Ja, krass, also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass es dir schwerfällt so, weil wenn du sagst, dass nur du für diese Aufgaben, ja irgendwie eingeteilt bist und nur du diese Aufgaben au dann auch erledigen kannst, dann, ja, hat man irgendwie zum Teil das Gefühl, dass man vielleicht die anderen im Stich lassen würde?
Richtig, genau. Das denk ich mir die ganze Zeit. Ich bin so ich kann die doch jetzt nicht einfach da das so: „Ja, hier bitte, dann ihr müsst euch da jetzt drum kümmern“ und gehen.
Ja, aber du musst natürlich am Ende des Tages trotzdem dann auf dich schauen, so. Also, es es ist ja wichtiger am Ende des Tages, wie es dir damit geht. Und hast hast du allgemein schon mal irgendwie drüber gesprochen, oder ist das schon mal vorgekommen so jetzt in ler letzten Zeit oder in den letzten Monaten bei euch, dass wer krank geworden ist und dass dann irgendwie, ja, 'n bisschen hitziger geworden ist?
Ähm, also tatsächlich ähm, es war halt auch ich war auch krank gewesen, aber nur so 2 Tage, und dann m musste halt viel gemacht werden. Und dann war es halt so direkt also, es war ich war dann Donnerstag, Freitag krank, und dann w war ich auch schon so: „Okay, ich kann Montag wieder was machen“, aber mir wurde irgendwie so gefühlt die Entscheidung 'n bisschen genommen, weil das dann direkt hieß: „Ja, ich hoffe, es geht wieder gut, wir haben richtig viel zu tun. Ähm, sag dann, wenn du anfängst, dann gehen wir direkt in 'nen Meeting rein." Und ich weiß ja, dass es also, ne das ist dann, ja, schon mal vorgekommen und dann ist das so, ah ja, ich g wenn das nur von gefühlt 2 Tagen einmal krank sein so ist, dann will ich gar nicht wissen, wie das so für so 'ne lange Zeit ist.
Mhm. Ja. Ja. Ja. Ja, krass. Ja, so sollte es auf jeden Fall nicht sein. Ja, da ist auf jeden Fall dann auch von dem Chef nicht so nicht so z nicht so cool dir gegenüber. Aber sonst, wie ist euer Verhältnis sonst so?
Mhm. Eigentlich voll gut. Also, so wir verstehen uns auch richtig gut und die ich glaube, die wollen auch empathisch sein und die sagen dann auch schon immer, ne: „Wenn du krank bist, bist du krank" und so. Und, ähm, trotzdem innerlich ich denke mir immer so: „Ja, aber irgendwie nicht so wirklich. Also, ich kann ja jetzt nicht, weil's mir dann halt nicht gut geht, das dann einfach machen und dann euch im Stich lassen“, also keine Ahnung. Irgendwie ja, weil weil das ist so voll ich ich meine, weißt du auch, was du meinst? Aber ich denke mir so, ja, natürlich, ich sollte auf mich achten, aber at what cost, also
Ja. Mhm. Ja, ich kann dich verstehen. <chuckles> Ja. Also, wenn du so jetzt an diese Situation denkst, wenn du jetzt mit also, man muss ja drüber sprechen, man kommt ja nicht bei weg. So, äh, wie würdest du dir denn wünschen, wie das Gespräch am Ende des Tages laufen könnte? Oder was oder hast du vielleicht auch Ideen, was man vielleicht, äh, machen könnte?
Mhm. Boah, das ist 'ne richtig gute Frage, weil ich glaube, mein i i ideales Szenario so es wäre so, okay, ich gehe hin und dann sage ich: „Ich bin für 2, 3 Wochen krank. So, mir geht's nicht gut." Und dann sagen die: „Okay, alles klar, wir sehen uns in 2 bis 3 Wochen." was die wahrscheinlich auch machen werden, weißt du?
<chuckles> Ja. <laughs> Alles klar, mach einfach 4.
Genau: „Mach ey, weil komm, nimm die anderen 2 komm, bleibe doch 2 Monate. <chuckles> Und 'ne Gehaltserhöhung kriegst du auch noch." Ne, aber, ähm, das ist halt so ich m ich denke mir auch, wahrscheinlich sagen die das, aber ich bin so dieses da darunterliegende, ich weiß, d das gleich der nächste Satz, den die dann mit sich selber reden, das ist dann so: „Ah, wir haben jetzt so viele Sachen angenommen, so an Aufträgen, das kann jetzt bestimmt auch nur ich machen." Und ich weiß nicht, ich bin dann so okay, ich wei i was macht man da in so 'ner Situation? Ist das ist das überhaupt meine Aufgabe, da dann 'ne Alternative zu finden, oder überdenke ich das nur?
Ja. Ja. Ja. Na ja, ich denke ich denke nicht, dass es deine Aufgabe ist. Äh, am Ende des Tages muss ja der Chef für sein Unternehmen gerade stehen, und er muss sein Unternehmen oder seine Firma so aufgebaut haben, dass für alle Dinge, die passieren könnten, wie in dem Fall jetzt auch das, was du mir gerade geschildert hast wenn jetzt mal 'ne Person krank wär wird, auch über einen längeren Zeitraum, das ist ja ganz normal, das kommt ja immer irgendwo mal vor, dass dann dafür gesorgt wird, dass dann dafür auch Ersatz da ist. Und, äh, wenn du vielleicht auch merkst oder das schon öfters vorgekommen ist in der in der Firma, dann könnte man das auf jeden Fall mal als irgendwie ja, Gedankenimpuls dem Chef mitgeben so, ne, aufm Weg und vor allem auch so selbst einfach sagen, wie man sich dabei fühlt.
Mhm. Mhm. Das ist tatsächlich 'ne gute Idee. Weil ich glaube, wenn ich da also vielleicht spreche ich auch erst mal dann irgendwie mit meinem Kollegen und werde dann halt auch so sagen, wie oder wie er das einschätzt, weil ich glaube, ne, wenn man zu dritt sind, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die einzige Person bin, die sich dann denkt so: „Ah, das ist ja total blöd, krank, ähm, zu sein, weil jetzt muss ja der Rest irgendwie machen,“ weißt du? Es hat ja irgendwie jeder und trotzdem, ich er sagt dann auch immer so zu mir äh, er sagt immer so: „Ja, also macht dir gar keinen Stress, ähm, alles gut.“ Ich so im Sinne von er hat mir geschrieben so: „Ich will nichts von dir hören, bis es dir wieder gut geht, so, pass einfach auf dich auf und so.“ Oder ich bin aber ich sträube mich so dagegen, weil ich bin so das ist halt auch irgendwo nicht die Realität. Weißt du, was ich meine?
<chuckles> Ja. Ja. Dass dass er das sozusagen nur schreibt, damit er dich besser fühlen lässt in dieser Situation.
Ja, like du verstehst mich. <chuckles>
Ja, also ich sage mal so, das wird wahrscheinlich auch so sein, so wie du es dir denkst, so wie du ihm natürlich auch 'n besseres Gefühl vermitteln möchtest. Deswegen, was ich immer empfehlen kann oder ich weiß ja nicht, wie du als Mensch kommunizierst, ähm, aber wenn man dem Gegenüber erklärt, wie man sich in den jeweiligen Situationen einfach fühlt, wenn man seine Emotionen beschreibt, das macht mit dem gegenüber gegenüber immer extrem etwas.
<chuckles> Ja. Ja. Mhm. Mhm. Mhm.
Und vielleicht könnte man das auch in dieser Situation das also dann einfach mal nutzen und schauen, wohin das Gespräch dann geht, ne?
Ja. Mhm. Ich verstehe. Ja, ich tue mich, glaube ich, immer sehr schwer damit, meine Bedürfnisse halt zu äußern. Und ich w ich will dann auch nicht so diese Person sein, die dann irgendwie dahin geht und nur weil's halt irgendwie 'n emotionales Thema ist und dann da so: „Ja und, äh, ich kann das nicht.“ So im Sinne von ich ich ka ich kann das jetzt grade nicht so übernehmen gerne. Ich würde halt gerne so in die Klinik oder denke ich mir so, aber das haben doch so viele andere Leute auch und voll viele, die beißen sich dann da halt durch und sprechen so was gar nicht erst an. Ich bin da jetzt kein Sonderfall. Wer bin ich denn jetzt, dass ich da hingehe und dann sage: „Öh ich ich ich packe das nicht oder so? Weißt du was also
Ja. Ja. Ja klar, also du bist also, würdest sagen, dass du 'ne Person bist, die, ähm ja auch also öfters mal hilft so anderen Leuten oder oder g oder oder g mehr den Leuten hilft oder versucht, immer für andere da zu sein? Das auch?
Ja. <chuckles> Schon. Und das ist voll schlimm, weil's in der Arbeit auch schon so ist. Und ich habe das war so so stupid. Also ich sage auch immer zu Überstunden. Ich bin immer so: „Ja, ja, ich kann das machen“, obwohl ich halt das überhaupt nicht will. Auch auch wenn die Perso also ne sagen so: „Ja, mach es wirklich nur, wenn's reinpasst, so gar keinen Stress.“ Ich sage immer: „Ja“ so. Und ich habe auch schon mal gesagt, das war auch richtig dumm. Aber die haben auch der hat auch gesagt so: „Ja, was laberst du?“ Weil ich meinte dann nur so: „Okay“, so, ich weiß, ich hab jetzt keine Zeit mehr, aber ich kann mir gern noch mal die Druckdatei angucken. Ich mache so Grafikdesign. Und dann so: „Ja, ich kann das noch mal angucken.“ Ich muss mir auch nichts aufschreiben, so alles gut, aber Hauptsache, das, äh, g ist dann gut. Und er war dann auch nur so: „Nein.“ Und das ist halt immer so bei mir. Ich habe das Gefühl, ich muss zuverlässig sein und ich muss gut sein und ich darf nicht krank werden und alles muss alles perfekt sein.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Ja. Wie ein Computer.
Ja.
Ja.
Richtig, ein Roboter, der einfach zur Arbeit geht und nach Hause kommt und
Hm, na, dann soll er sich so 'n Roboter zulegen, ne?
Äh, ja, da hast du auch recht.
<chuckles> Also, meinst du, wenn du mit dem mit deinem Chef sprichst, dass er dich so aber aber der nimmt dich nimmt der dich ernst so? Hast du das Gefühl, ernst genommen zu werden so dann auch?
Mhm. Voll, ja.
Dann macht er auf jeden Fall auch schon vieles richtig.
Ja, das stimmt. Die sind auch echt lieb und ich weiß auch nicht in dem Sinne, ob das vielleicht einfach eigene Ansprüche sind, die ich an mich habe und gar nicht so also dass ich so meine Ängste so projiziere, weil ich die also weil ich das verspüre, weißt du? Und dann denke ich, ah, die denken das 100 % auch.
Ja, ja. Ja, ja, kann ich vollkommen nachvollziehen. Ja, ist ja meistens so, man denkt dann einfach zu viel nach in den Situationen und, äh, frisst das dann in sich rein und denkt es wieder nach und frisst es wieder rein, immer wieder. Und dann hat man halt irgendwie so 'ne Wahrnehmung, die halt am Ende des Tages vielleicht gar nicht stimmt.
Mhm. Mhm, richtig.
Deswegen ist es halt immer der beste Weg, einfach geradeaus auf die Person zuzugehen und, äh, ja, mit offenen Karten spielen. Und dann einfach hoffen, <chuckles> dass die Person so reagiert, wie man's gerne gerne haben wollen würde.
<chuckles> Ja. Ja.
So so so würd würde es ich machen.
Hm. Mhm. Doch, da hast du auch schon recht. Ich glaube, es ist das Beste, wenn ich halt ehrlich bin und sage, wie es ist und halt einfach auch hin und vielleicht nicht so so was wie: „Ja, also, ne, ich gehe jetzt in die Klinik so, tschüss, ähm, so ha könnt ihr dann machen“, sondern dass ich sage so: „Ja, ähm, ich würde das halt gerne machen jetzt. Das wären 2 bis 3 Wochen. Ich fühle mich total schlecht, weil, ne, es ist sehr viel, was auf mir lastet, ähm, so vom Druckgefühl.“ Aber ich meine, so d im Sinne von: „Ja, ich hoffe, ihr könnt es so 'n bisschen nachvollziehen, können wir da irgendwie was machen?“ Oder halt so 'n bisschen
Ja. Ja.
so 'n bisschen so Spielraum drin lassen und das, ähm, vielleicht auch so emotional bisschen herholen, ja.
Genau. Ja, also am Ende des Tages geht's halt darum, dass dir am Ende auch besser geht. Und ja, deswegen wäre es so, würde ich es machen, dass ich die Dinge jetzt einfach ansprechen würde und dann sind sie auch weg. Dann können sie dich auch nicht weiter belasten in Zukunft, weißt du?
Ja, das stimmt. Da hast du recht. Also danke fürs Zuhören und für deine lieben Ratschläge und ich werde es auf jeden Fall, so wie du gesagt hast, auch angehen. <chuckles>
Sehr gerne. Ich wünsche dir alles Gute.